O de 8 a 10 años. Ujú.
Okey.
Sí. Ujú. Entonces, él estaba pidiendo, pero él estaba pidiendo comida. Ujú. Entonces, yo estaba en un restaurante, yo fui con él al restaurante y yo dije que pidiera una comida, una para él y una para su hijo. Ujú. Hello. Ujú. Sí. Ujú. Y así lo y así lo hizo y valió la pena. Ujú.
Okey. Sí, sí lo escucho. Sí, el muchacho estaba bien agradecido.
Claro. Sí, claro que sí. Y yo vi que comió, ¿me entiendes? Ujú. Exacto. Ujú.
Sí. Estuvo agradecido ese día de Acción de Gracias con con usted y que pudo comer él él y su hijo.
Claro. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Y yo soy de la gente que yo hago algo ...eh, no para que la persona me lo agradezca. ¿Me entiendes? Sino yo lo hago de corazón.
Okey.